Tama 'di ba. 'Tsaka ano eh, tamang i-share ko lang din eh, kasi yung ah may friend ako na, ah, hinampas. Hinahampas ng anak niya yung ah, aso nila, tapos ayun nagiging agresibo yung aso, 'di ba. Yung talagang, ah, kahit sinong lumapit akala niya sasaktan siya so, ah, lalaban siya magiging defensive siya 'di ba. 'Tsaka ano ah maraming mga hay
Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo.
na takot sa tao 'di ba, hindi dahil
Oo.
kundi dahil na-trauma sila 'di ba. Oo minsan kakagat sila la, minsan lumalayo na o nagiging agresibo, ayun na yung mga, ah, sa labas 'di ba na lumalabas para umiwas 'di ba. Yung mga asong kalye hindi naman talaga galing nabuhay sa kalye yun eh. May mga, ah, nabuhay sila sa kalye dahil umalis sila sa lugar kung saan siguro may danger. 'Di ba kaya maraming palakad-lakad. Oo, 'tsaka ano, ah, yes tulad din ng tao pwedeng malungkot din yung hayop na katulad nga ng sinabi mo 'di ba, na kapag paulit ulit nga silang pinaparusahan kahit wala silang ginagawa, ah, nagaga nawawalan ng gana sila makipaglaro, 'di ba sa pagkain, pakikisalamuha, hanggang sa ano ku.
Oo nadadala. Oo. Oo. Oo. Oo, oo, oo, tama ka. Oo. Oo, oo. Oo. Oo, oo, walang sigla wala na din sigla 'di ba, matamlay.
Oo hanggang sa sila'y Pu mamatay kasi kahit naman tao 'di ba, 'pag sobrang depressed ka, ganun din ang mangyayari 'no.
Oo, actually para din sa silang tao eh, ano talagang.
Kaya sana. Ay oo, tama, ayan syempre ah, ang malupit na disiplina ay hindi lang naman talaga epektibo 'di ba, kundi ah, nasisira niya yung pIsikal 'tsaka mental na kalagayan ng hayop. Ayan mas mainam na mas mainam yung, ah, pagtuturo 'di ba. Gamitin natin yung, ah, kabutihan 'di ba para mas masayang ah, masayang masunudan din ang ibang tao na, ah, tama yung pagpapa, ah, kilos sa mga hayop oo 'di ba, ikaw ba gusto
Oo, oo. Oo. Oo. Oo, oo. Oo. Oo. Oo, oo. Alam mo meron ding ano eh, meron din sinasabi na may papel daw yung kultura o tradisyon sa pag-gamit ng mga ganyang pamamaraan. Ako parang wala akong alam na ganun na may ganun palang mga kultura o tradisyon. Ikaw ba, anong may alam ka ba sa ganyan?
Oo. Oo. Oo. Oo.